Hımm. Yani, ııı, festival olarak aslında, şu an çok yok. Hani, tek konser olabilir. Çünkü, böyle, sevdiğim isimlerin, hani, konserlerine gitmeye çalışıyorum. Onlar da, genelde büyük isimler, festival yapmıyor. Eee, tek, hani, konseri oluyor, ama, hani, geçen şöyle bir şey olmuştu. Imagine Dragons konserine gitmiştim. Hı, aslında tek, yani, ti iii, sadece o çıktı, ama yine de, küçük bir festival kapsamı gibi sayılırdı. Çünkü, festival alanındaydı. Yani, onlar çıkana kadar, oyun oynuyorsun bilmem ne, bir şeyler yapıyorsun falan filan, hani, böyle, yemek yiyorsun, öyle bir alanı olması, yine bir festival havasının olması, tatlıydı gerçekten. Eee, yani, eee, ııı, bilmiyorum, o yüzden festival henüz görmedim diyeyim, ama, ııı, seneye için aldığım biletler var mesela. Bekliyorum.
Evet. Evet. Güzel. A! Güzel, aslında, yani bunu, ııı, işte planlaman, eee, ha ha işte bunları yapabilmen hayatında, eee, gayet güzel renk renkli bir, ımm, hani, planların var belli yani, hani, gelecek, iii, aylar için. İii, bunu şimdiden almış olman bile
Bir de Hı hı. Gördüğüm an, almaya çalışıyorum. <chuckles>
Evet, bu zaten, eee, ilk almazsan, hani, sonradan bilet kalmama durumları da oluyor, değil mi? Yani, özellikle büyük konserlerde, evet, onu da
Evet maalesef. Oldu, başıma geldi. Yani, alarm kurmuştum oysa ki Gidemedim değil. Coldplay'di, gittim ama, ya ben alarm kurdum, alarm kurduğum halde alamadım. Çünkü, görmüştüm, eee, bilet satış gününü. Ama, böyle, sistem attı da attı, olmadı, he, belki de, internetim yavaştı, bilmiyorum, sonradan, eee, ikinci el bilet almak zorunda kaldım ve bayağı bir pahalıya aldım yani. Maalesef, ama değdi. Çok güzel bir konserdi.
A, kimin gidemedin mesela? Evet. Hı hı. Evet. He. Anladım. Tabii, yani, belki, iii, hayatta 1 defa da olsa, gidilmesi gereken konserler vardır. Belki, bu onlardan biridir. Coldplay, iii, dediğin gibi, ama, eee, güzel bir anı olarak kalmıştır mutlaka. Güzel. Eee, peki, ımm, şimdi, ımm, ımm, yeni neslin, eee, dinlemiş olduğu müzik türlerinden, biraz, hani, sorular sormak isterim. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle, mesela, sence, eee, rock müzik yeni nesilin dinlediği, rock müzik diyelim ya da, sence değişiyor mu, ııı, 2000'lere göre?
Bence de. Aynen. Evet. Evet.